Oye, ¿a ti qué fue lo que te enseñó, una vez que te mudaste a otro país?
Ay, pues, muchas cosas, unas así como tranquis, y otras así como que muy profundas, entonces, <chuckles> por ejemplo, la verdad me enseñó que aunque según yo era muy independiente de mi familia, pues, que sí hace falta, o sea
A ver, a ver. <laughs> Resultó que no lo eras tanto. <chuckles>
que, según yo, no era tanto, porque a ver, yo me empecé a vivir
No, por eso re re resultó que no lo eras, se se según tú tú eres muy independiente, pero resultó que no lo no lo eras tanto, sí, sí, así es. <chuckles>
Oye, exacto, exacto totalmente sí, porque a ver, yo veía a mi familia a lo mejor, eh cada cada 3, 4 meses, ¿no?, y y, pues, yo decía bueno, pues no, nunca fue era necesario como de eso, o sea, ni siquiera vivía en el mismo estado, yo vivía en Yucatán, ellos en la Ciudad de México, entonces, bueno, pero nunca fue así de: "Ay, no, es que todos los domingos tengo que...", o sea, así de que extrañara eso, no, para nada, entonces, claro, yo decía: "Pues irme a otro país va a ser sencillo", o sea, porque, pues, no ya
Ujú. "Ya estoy acostumbrada a cierta lejanía", por así decirlo, tú decías eso.
Total, y no, ya cuando me di cuenta, o sea, <blows air> yo creo que a los poquitos meses, o sea, con todo lo que vives como migrante, yo decía: "No manches, extraño a mi familia", y era así como de que, o sea, pero así de que de extrañarlos, de decir: "Quiero abrazarlos, que me abracen", o sea, y y yo creo que aprendí muchísimo esa parte, o sea, de de que una cosa es estar en tu mismo país, pero más o menos poder verlos a estar en otro, este, en otro país, y y que, o sea, yo por ejemplo ahora vivo en España, entonces eso no es tan barato, eh, para ir ni tan de Sí..
Sí, para estar yendo y viniendo, ¿no? Brincar el charco, como dicen.
Claro, no, eso me enseñó algo, como que, eh, la familia, aunque ya lo sabía, pero no lo tenía tan así presente, es obviamente, muy importante, y se siente cuando estás tan lejos, la verdad. <laughs>
Claro, claro. Claro, oye, y en ese, ¿n no hubo un choque cultural?, bueno, te fuiste un un país donde se hablaba el mismo idioma, pero igual, la la famosa madre patria, que le llaman algunos, pero, ¿no hubo un choque cultural, este, cuando llegaste?, y de ser así, ¿cómo fue que lo afrontaste?, ¿tienes alguna anécdota concreta- concreta que no que puedas compartir?
Así. <laughs> Pues mira, aquí la verdad es que son muy individualistas. Además, aunque esté en España, estoy así en el norte en Cataluña. Eh, y entonces a acá la gente es un poquito ¿qué?
Okey, a a ahí. A a ahí se sienten catalanes, no españoles, ¿no?
Total, y son más fríos, porque están más como con cultura entre francesa, que más como que si fuera en el sur, que son como más en como dicen, relax y eso. Entonces, la verdad, o sea, aquí sí me tocó mucho esta parte de de ráscate con tus uñas, ¿sabes? O sea, así de, ay, qué triste, y todo, pero, pues, es tu problema. Y yo creo que, o sea, a mí, por ejemplo, me pasaba con el el chico que salía, este
Órale.
o sea, no sé, a mí en México, yo creo que si alguien te ve en una situación así como que necesitas ayuda, este, pues, porque la te está yendo mal, o sea, ¿no? O o vienes así, pues como que dicen, oye, pues, eh eh, o sea, como que te ofrecen ayuda en México, ¿sabes?, no tienes que estar yendo.
Sí, como co como que solemos ser, ah, hay una característica del mexicano como que suele ser más solidario, ¿no? Que siempre echa la mano, como tú y y justo eso algunas personas han dicho, eh, japoneses que aunque se ha quedado varados aquí en la Ciudad de México, hubo un caso, recuerdo que de que y se llama le llamaba mucho la atención eso, de que oye, este, son muy solidarios, este, los mexicanos. Y entonces, este muchacho con el que salías, que era era muy frío, como que ahí ahí ahí tú te la avientas, o sea, ¿cómo fue ese?
Ajá. Sí. Ajá. Sí. Sí. Sí, era así como, o sea, al final me ayudaba, pero era así como, pero me di cuenta que sí era mucho de de la gente de aquí, ¿eh? O sea, eh, porque era así como que te ayudaba, pero claro, tú decías, o sea, te lo tengo que pedir. Y, o sea, primero, pero aparte de que te lo tengo que pedir, primero era así como decir: "Ay, pero si lo puedes resolver tú sola, o sea. ¿Por qué siempre tienes que estar pidiendo ayuda, no?" Y tú así como de: "Oye", ¿no? Y este, y y era y al final te ayudaba porque yo decía: "A ver, pues tú eres local, o sea, tú te sabes más las cosas, cómo mover aquí, y y muchas cosas". Pero, este, pero no, son muy así, o sea, y y me costaba trabajo, porque te digo, era así como de sí, te ayudaba, pero era así como ya después de decir, o sea, de, pues eso, como de de de como de "pelear" entre comillas y todo eso, entonces como que ya no te sabía igual la ayuda, ¿sabes? Porque ya era así como de, bueno, pues ya, pues porque te dije
Sí. Es Te costó trabajo. Eh, así así como a regañadientes él la ayuda, ¿así como que muy muy forzada, tú la sentías la ayuda que te daba?
Sí. Sí, sí, sí, pero sí, aquí la aquí no tienen tanto eso de de ayu de que salga a ayudar, ¿sabes? O sea, yo hace poco hablaba con o ahorita estoy con otra persona, él es holandés, y este, y le pasa algo similar a él, o sea, aunque ya está aprendiendo, ya lo estoy mexicanizando. Pero, este, pero pero es que me decía eso, o sea, ve es así a veces, o sea, cosas que para mí hace poco me decía de que si me po ah, le decía, oye, pues es que voy a pedirle a unos amigos, ah, de que son de nosotros. Le digo, pues si me puedo empadronar así en su casa, que es como registrarme ahí en su casa para que, pues, pueda tener los servicios de salud aquí cerca, porque en la casa que estoy no puedo.
Oh. Órale, órale. Okey, okey.
Y le dije: "Ay, pues no sé, es que me daba como que penita pedirles la ayuda" y eso, pero dice: "Ay, pero no creo que haya problema, o sea, pues son amigos". Y le dije: "Ay, pues mira, yo no sé, porque aquí, o sea, uno pide ayuda" y te ven así como de, ay, o sea, este, o sea, pues por
Lo ven como un fastidio a veces, ahí está. Eh
sí. Y pueden ser tus superamigos, y es como así de, o s o sea, ¿no lo puedes resolver tú solo?, y se quedó callado porque sabía que es así. Entonces, le dije, fu, es que cuesta trabajo, o sea, porque aquí dar ayuda es como, uy, es como un gran paso, no sé, como si ya te fueras a casar con ellos, tener hijos, y no sé qué tantas cosas más, y tú y yo siento que los mexicanos ayudamos más sencillos, o sea, ofreces la ayuda.
o o se o. <chuckles> Claro, claro, sí, a a a a aquí te va el comprobante de domicilio, a ver, para que te registres, acá no pasa nada, ah. Oye, y fíjate eso que estás platicando sí, totalmente, totalmente. Eso que estás platicando, ¿no?, eh, y hablando si lo ponemos en ¿en qué te costó más? Sabemos que el idioma a lo mejor no tanto, aunque pueda hablar catalán ahí. Pero entonces, bueno, ahorita hablas un poquito de la soledad, ver esa lejanía con co con con tu familia, pero podrías decir tú de las cosas que más te costaron, fue esa adaptación al ver que la gente no es tan solidaria como, pues, como México, eh, y es algo que a la mejor, ¿tú te imaginabas que la gente iba a ser así? He, habe entonces hablabas de esto de que, pues, ya ves que ibas a pedir el favor para empadronarte o es o esta persona con este chico con con el que salías también como que mm, le tienes que pedir, y como que medio a regañadientes te te ayudaba. ¿Cómo cómo cómo resolviste, digo, e e ese tema, o o cómo ya lo has asimilado de tal manera que ya ya el mentalmente sabes que, pues, ahí la idiosincrasia, por de llamarle de alguna manera, es así e e en ese entorno en Cataluña?
Sí. O sea, te ofrecen la ayuda. Dime. Ajá. Sí. Ujú. Sí. sí. Ajá. Sí. Ujú. Pues, a ver, sí me costó trabajo, me costó mucho llanto y mucha frustración, porque yo decía, cómo pueden ser así, ¿no? Eh, afortunadamente, pues, tengo así mis amigos latinoamericanos, no son mexicanos, pero son colombianos, y y pues más o menos ahí no es como mi circulito así en el que nos apoyamos, y que puedes hacer ser así como neta, ¿no? Pues a a veces te pueden ayudar, a veces no, porque pues también ellos son migrantes, que esa es la gran diferencia. Cuando, eh, alguien es local, pues yo creo que te puede ayudar más que una persona que está, pues, migrando igual que tú, y estás ahí también arreglando sus cosas, ¿no? Pero creo que con con mis amigos colombianos es con los que he encontrado así un poquito más de apoyo, que podemos ser netas y decir, sí te ayudo, o pues no puedo, perdóname, pero hay esa confianza, no te sientes así como de, ay, me vas a decir que por qué le pido ayuda, ¿no? Y de lo otro, pues, con la gente local ha sido, este, pues, muy pues, aceptarlo, porque no te queda de otra, ¿sabes? O sea, te tienes que pensar que no es personal que ellos son muy así, o sea, son muy como de resolver sus cosas, porque te digo, a veces yo les digo: "¿Y por qué no le dices a tus papás? A lo mejor te pueden ayudar en eso, tus tíos". Y es como de no lo ven como una posibilidad, ¿no? Y yo así de: "Ay, qué triste". Entonces, este, pero dices, lo aceptas, y este, y pues aprendes a resolver tú solo y apoyarte, pues en la en en, pues te digo yo mis amigos que ya sé que me van a apoyar, pero es como mucha pues aceptación porque si no te frustras ba muchísimo.
Sí. Claro, claro. Sí, totalmente. Sí. <chuckles> Sí. Sí. Claro. Oye, todo esto, bueno, esta experiencia que que has vivido, y estás viviendo, de mudarte, este, a este otro país, que brincaste el charco, como dicen unos, ¿en qué te cambió como persona ahorita que que tú ves? ¿Cambiaron tus prioridades, tu forma de ver la vida, tu forma de ver la familia, o tu identidad? ¿Qué podrías compartir al respecto?
Uy, a ver, ah, sí sí me ha cambiado porque, eh, aunque yo no vivía en la Ciudad de México, o sea, yo vivía en Yucatán, que es muy tranquilo y todo eso, o sea, en cuestión de seguridad, sí me hizo darme cuenta de muchas cosas que, mm, eh, o sea, me hizo valorar, eh, la seguridad. En el aspecto de que nosotros en México y como mexicanos lo tenemos muy normalizado, yo no me daba cuenta de los chistes que hacía, o sea, no sé, que o sea, de secuestros, de que de matazones y eso, y que nos lo tomamos como de broma, ¿sabes? Y claro, yo cuando contaba esas cosas, o sea, al inicio hace 6 años, o sea, como que nadie se reía de esas cosas, y claro, así como de o sea, porque te ríes de algo tan así feo, ¿no?
Claro. Sí, así es. Tan trágico, no tan tan, sí, sí, sí, sí.
Sí, y entonces, la verdad me hizo darme cuenta de, o sea, porque mi familia está en la Ciudad de México, pues no sé, o sea, como de que que es bonito, pues también, eh, no preocuparte por esas cuestiones de inseguridad, ¿sabes? Eso sí me cambió mucho, y como que ahora ya pues aunque extraño mucho mi país, eh, sí es como que yo siempre le digo a mi familia, es que no tenemos que normalizar esto, o sea, pues, desafortunadamente así es, como de esto no está chido, este, o sea, eh, ah, uh, es mejor vivir tranquilo, aunque sea venganse a Yucatán, ¿no? Así aunque sean viven tranquilos, yo que sé.
Sí. Sí. A aunque así es, para que vengan un po vivan un poquito más más tranquilos. Oye, eso que que qué tú dices es es es muy importante, qué curioso cómo tristemente el mexicano ha normalizado temas de secuestro, secuestro exprés, desaparecidos, esos los mentados levantones que aquí allá las mantas, las personas colgadas, este, en los puentes, todo eso, o que viajes en carretera, y y los mentados, re ay, si me toca un retén con tenis, qué hago. Entonces, todo ese tipo de cosas
Ajá. Sí. Ujú. Sí.
que que que cuando tú vas a otro pa a otro lugar del mundo, que que pues es es es ot es otro contexto que no te o sea, de hecho, pues ni siquiera lo piensan porque no es su su su día a día, y y y eso te puede ayudar a pues ahora sí que a a vivir más tranquilo cuando te cae el 20, ¿no? De que oye, aquí no me preocupo me preocu me preocuparé por otras cosas, pero por eso por eso no, ¿verdad?
Ujú. Sí. Claro. Sí, te hace ver yo creo que me hizo ver un poco, pues, eso, ¿no?, ver más objetiva las cosas. Este, o sea, yo amo mi país, y lo extraño, pero sí, es como esa parte de o sea, yo ahora sí digo: "No, es que no nos tenemos que conformar con estas cosas". Obviamente, ya es un p eh, un problema que viene de más adentro y es multifactorial. Pero sí es como de decir: "No, o sea, yo esto, o sea, no ya", es algo que sí me cambio, es como de: "No, o sea, es que esto no debe ser así", ¿sabes? Entonces, como que sí me hizo un poquito más consciente de esa parte, sí valoro mucho la tranquilidad, la seguridad, Y creo que yo soy un poquito, pues, ahora sí como bueno, yo entiendo que no ahí en México es también es muy peligroso estar luchando por las cosas, ¿no?, pero sí tratar un poquito, por ejemplo, de ciertas cosas en las que sí a mi familia, pues, a veces, ya les f o sea, les doy mi punto de vista, y es un poquito así como que se dan cuenta de cosas que, a lo mejor, no tienen que normalizar, ¿sabes? Que no los ponga en peligro, pero un poquito como que también ya son un poco más conscientes. También en cuestión, por ejemplo, de de bueno, aquí también hay un poco, pero no tanto, pero, eh, cuando yo estaba allá, ¿no?, de de reírse de las cuestiones así de que si de de los gays, de estar diciendo así como de: "Ay, eres, eh, corres como niña", o sea, como minimizar las cosas de las mujeres, o sea, un feminismo también un poco sano, ¿sabes? No, tampoco de odiar a los hombres.
Sí, sí, sí, sí, sí. Claro. Sí, totalmente. Mm. Sí, así es. Sí, debe haber miniradical, totalmente de acuerdo. O sea, lo los extremos son malos, y siempre lo justo medios y el balance es donde tenemos que que que llegar como sociedad.
Ajá. Sí. Eso me ha ayudado mucho aquí, o sea, como que sí me hizo ver esas partes, y creo y sí me doy un poquito de cuenta, pues, con mi familia. Tampoco les doy los sermones, pero sí m se ah, cuando cuando hablamos, o sea, pues, notamos esas diferencias. Y, pues, ya si les llega lo que yo digo, bien, o si no, pues, también, ¿no? O sea, cada quien tiene su opinión. Pero bueno, eso también me ha cambiado bastante.
Oh, qué bien. <laughs> Claro. Totam Oye qué bien. Oye, por último, si si alguien está pensando en mudarse, a llámese a España, o en otro lugar, este, incluso, con un idioma diferente, 3 consejos prácticos le darías a la persona para que debe de evitar a a toda costa, sobre todo en una mudanza a a otro país.
Ujú. Sí. Que debe de evitar. Bueno, a ver, yo les daría la recomendación de más bien lo que tendrían que hacer o sea, eviten no hacer esto, sería, eh, primero averigua cómo es la personalidad del del país para ver si va contigo o no, ¿sabes?O o sea, que no te que te llega ahí el trauma en ese momento, y
Sí. A ver, a ver, sí. Okey, okey. Okey. Para que no te para que no sea tan duro el choque, sí, esa es una, la las
sí, sí, sí. Eh, ve también qué tan fácil es e la cuestión de del trabajo y del alquiler, o sea, que si realmente puedes, este, ganar o sea, porque puedes ganar más, pero el alquiler es súper carísimo. Y yo creo que también, este, la seguridad, yo creo que serían esas, o sea, investigar, o sea, investigar esas cosas.
Okey. Investigar cómo cómo está ese el entorno ahí, se s seguro y demás. Okey, okey.
Total. Ujú. La investigación te ayuda.
Oye, pues, somos son muy buenos, ¿no?, el tema de para no tener ese choque con las personas, ver cómo es el tema del alquiler, y el del trabajo y la seguridad. Pues muy buenos consejos, la verdad este gracias por compartirme tu experiencia de esta mudanza para esa parte de España en Cataluña. Te agradezco mucho, la verdad, y fue para mí fue un placer, y nos vemos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
<chuckles> No, muchas gracias a ti por escucharme, un placer hablar contigo. Saludos.